Э, там.
Слушай, а как у тебя выбор пал именно в сторону сноуборда, а а не лыж? То есть и Причём вот дочь на лыжах. Вообще это выглядит немножко нетрадиционно, то есть казалось бы, условно говоря, э, более старшее поколение- родители- обычно на лыжах, более молодое поколение- дети- на сноуборде. Или у меня какой-то стереотип?
Ой, с ну слушай, когда я вставала на сноуборд, конечно, у меня ещё дочери не было, и когда мы решили, что она тоже на чём-то должна кататься, ну мы ж катаемся. Ам, там с точки зрения анатомии нам объяснили, что дети на сноуборд должны вставать вроде как, м, с возраста попозже, там как-то это влияет на позвоночник, на осанку, ну и поэтому она пошла на лыжи, собственно. <chuckles>
Мгм. Так. По по понятно. Мгм, мгм. Да, потому что это здоровее, да. Ну да, вероятно, баланс на 2 ноги, а не, вот, э, балансировать там, на заднем там канте.
Хотя по факту со временем я узнала, что все весь этот спорт, этот экстремальный: э, лыжи, сноуборд- там ничего вообще полезного нет, э, э, для для для позвоночника, для фигуры абсолютно.
<chuckles> Ага. Да, понятно. А как сложилось так, что ты выбрала сноуборд, а не лыжи?
А, слушай мне как-то в принципе нравилось вот, как выглядели сноубордисты, они такие были более стильные, более какие-то модные. А, плюс я, а, в школе, у у, во времена школы и после ходила на секцию по беговым лыжам, то есть я прям занималась спортом, а, я участвовала в соревнованиях, и как будто бы мне лыжи, ну, как-то надоели, наверно.
Мгм. М. Мгм. Уже всё понятно. <chuckles> Видела я эти ваши лужи.
Ну, хотя там разница, конечно, разительная, но беговые лыжи и горные- это, вообще, э, не одно и то же абсолютно.
Конечно. М. Ага.
И как-то вот, ну, общий, наверное, вайб, мне хотелось именно вот попробовать сноуборд, что-то как-то необычно, нестандартно.
Мгм, да. Почему спрашиваю? Потому что действительно кажется, что это не просто какое-то спортивное решение, а зачастую, вот как ты правильно говоришь, решение по вайбу. То есть из серии: к какому клану клану ты будешь принадлежать, к клану сноубордистов или клану лыжников? <chuckles>
Да, да, я со я соглашусь, да, да. Но тем не менее у нас компания- и лыжники, и сноубордисты, все мы вместе. И когда вот мы там катаемся по катались по лесу, у нас постоянно там был стёб друг над другом, что вот он на лыжах может хорошо там проехать, а я на сноуборде там не очень. И особенно было всегда смешно, когда ты выезжаешь на какой-то вот ровный участок, а, а, и, допустим, я там как-то замедлилась на сноуборде, и мне сложно потом разогнаться, да, чтобы набрать скорость, а у лыжников-то есть же палки, они могут палками оттолкнуться, и вот тогда они над нами постоянно смеются, и такие: "Ха-ха-ха, вот вы, ваши сноубордисты, вот вам". <laughs>
Да. Ага. Мгм. Да-да-да. <laughs> Преимущество. Слушай, а есть преимущества, э, у у тебя как у сноубордиста перед, э, лыжником?